Heu, je la trouve excellente à titre personnel parce que oui, c'est très sympa d'avoir des soupes qui sont passées de génération en génération. Mais ça veut pas dire que tu dois toutes les aimer. Heu, et puis alors une soupe de poulet aux légumes, c'est une soupe qui est tout à fait, hem, lambda parce que bon, il y en a 45 000 versions et toutes les cultures en ont une.
Oui. Bah, c’est c’est Ah oui! Moi j’au j’aurais pas forcément dit que c'était le ce qu'il y avait de plus commun d'ajouter de la viande, heu, dans les soupes. Mais, heu et alors, c'est le soupie soupe, est-ce que, heu, c'est toi qui as inventé ce nom? Ou ça s'est aussi passé de génération en génération?
<laughs> Oui! Oh non, non, non, le soupie soupe c'est moi qui ai inventé son ce nom. Heu, d'ailleurs, c'était, hem, il y a quelques années, je vivais à Bruxelles
D'accord.
avec ma mère, heu, juste après le confinement. Et, hem, à Bruxelles, bon, il fait froid en hiver et un jour elle m'a dit heu: «Ains je vais faire, heu, je vais préparer la soupe que faisait, heu, la cuisinière de ma grand-mère et tu vas me dire ce que tu en penses». J'avais jamais eu la soupe avant, hein.
Oui. Ah oui! D'accord.
Hem, alors je lui dis: «Oui d'accord. C'est quoi comme soupe?», elle me: «Bah s écoute c'est une soupe de poulet aux légumes. "Ah v ah bon? Vraiment?"». Hem, j'étais pas tout à fait, heu j'étais pas lancée sur la chose, tu vois?
D'accord. <chuckles> Ça paraissait pas alléchant comme proposition? D'accord.
Oui, je me suis dit: «D'accord, on pourrait faire autre chose, je sais pas moi un p un p un potage au au au cresson- que j'adore- heu, tu vois? Quelque chose comme ça ou quelque chose avec du potiron. Avec qu'est-ce qu'elle va me faire une soupe avec des v légumes et du poulet?» bon bah, j'ai rien dit parce qu’il fallait pas discuter avec ma mère
Plus original. <chuckles> et puis ça dépend des légumes aussi.
et j'ai bien fait. <chuckles> Mais j'ai bien fait de ne rien dire parce que j'ai été vraiment agréablement surprise. Donc hem, elle a préparé la soupe, enfin elle m'a fait faire beaucoup de travail, mais elle a fait la soupe. Hem, et hem, et je l'ai nommée «soupie soupe» parce que c'est devenu un truc, heu, que j'avais envie à chaque fois que j'avais j'étais triste ou que j'avais, tu sais un un coup de blues ou j'avais froid, je lui disais: «Maman, heu, soupie soupe 3, 3 heu, 3 kilogrammes de soupie soupe». <chuckles>
D'accord. Aha, OK. Et Mmh. D'accord. Ah oui, pour être sûre de pas en manquer. Moi, la question que je me pose, heu, là-dedans, c'est que quand il y a une, heu, recette souvent qui est transmise de génération en génération, j'ai l'impression que ce qui va jouer souvent, il y a, enfin, c'est le fait qu'il y a un peu une, heu, une manière un peu secrète de l'appréhender et d'y ajouter des des petites touches, heu, personnelles. Et que ça, ça finit quand même par se maîtriser avec la la pratique et le fait de de la recommencer souvent cette, heu, cette soupe ou cette recette. Heu, dans ton cas, comment ça s'est passé? Il y a vraiment eu cet apprentissage, cette transmission qui s'est fait d'un coup ou, heu, ou tu as eu l'occasion de de pratiquer en ensuite avec ta mère?

Oui, d'une certaine façon, parce qu'après la viande, une fois qu'elle est dépio dépiotée, dépiécée et qu'elle est remise dans le, mmh, dans la dans la cocotte, enfin, dans la grande casserole enfin la casserole, le grand pot, avec les légumes, heu, elle elle s'imp le le goût du poulet rentre dans les légumes et les légumes rentrent dans le poulet et p
Mmh mh. D'accord. D'accord. OK et
pour r répondre à ta question du gras
J'avais juste j'avais juste d'accord, pardon.
je te dis simplement l'astuce du gras et tu comprendras tout de suite. Hem, quand la soupe est prête tu peux la manger immédiatement. Mais moi, je fais, heu, des des des j'en j'en fais des heu, j'en fais assez pour, heu, que ça dure au moins 1 semaine, tu vois?
D'accord. OK.
hem, et ce que je fais, c'est que je répartis la soupe dans des dans des, heu, tupper ou des conteneurs je la laisse refroidir pendant la nuit, ou je l en la mettant dans le réfri dans le frigidai frigidaire et je ressors les, mmh, les pots avec la soupe, le lendemain. J'ouvre le truc et avec une cuillère, j'enlève tout le gras parce que le gras est solidifié
D'accord. Ah oui! C'est solidifié, d'accord.
tu peux enlever tout, ça n'enlève pas le goût. Hem, le goût qu'a donné le poulet originalement parce que si tu enlèves tout le gras, le la la soupe elle a plus de goût.
Mmh. Heu, c'est incroyable, OK. Oui, c'est ça. Le le le gras, il va servir à à aussi, heu ça ça sert à comment dire? À, mmh, capter les sa enfin à à rehausser le le goût et les saveurs aussi dans dans la manière dont c'est cuisiné, c'est ça?